Ah, okay. Also, das ist dann so 'n bisschen ja?
Die machen dann so 'n Omelette, was aber komplett fluffig und weich und und cremig drin ist.
Ja? Ah. Ah ja, okay. Mhm.
Und dann wird das über also, dann legen die das so über den Reis und dann wird das aufgeschnitten und dann läuft das so alles so drüber.
Ah, okay. Also, das
Das ist das sieht so genial aus.
Ah ja, das kenne ich jetzt nicht. Ja.
Musst du mal googeln: „Japanischer Omelette, Reis“ irgendwas.
Ja, okay. Ja, ja, nicht schlecht. Ja, mit Eiern kann man viel machen, auch so pochierte Eier sind auch lustig. Also, die dann im Wasser, letztendlich, kochen ohne ohne die Schale, ne? Also, das ist natürlich auch
Ja. Ja. Ja. Uh, was ich auch oft mache, ich kann das, glaube ich im Winter ist das sogar 'n Snack.
Ja.
Im Winter ist das sogar 'n Snack. Wenn's mir so wenn ich so Lust drauf habe, dann nehme ich mir wirklich plain Gemüsebrühe, Pulver, ne? Oder gut, wenn ich welche gekocht habe, dann nehme ich natürlich die.
Ja. Ja.
Und, äh oder Hühnerbrühe, ne? Und dann, äh, lasse ich das aufkochen und dann schlage ich da 'n Ei rein.
Ja? Ah ja, okay. Ja, kenne ich. Doch, klar. Ja.
Also, in Italien ist das „alla Romana“. Es gibt also es gibt wirklich 'ne Suppe, die so richtig gemacht wird. Aber ich mache das dann so auf die Schnelle.
Mhm. Ja. Ja, die habe ich auch früher öfter gemacht, stimmt. Ja, ja, mit so Hühnerbrühe, oder oder Gemüsebrühe und dann Ei rein, genau. Stimmt. Super. Ist sehr gut für wenn du, äh, äh, zu viel getrunken hast die Nacht vorher. Da ist ja, super. Oh, das ist richtig gut. Ja, ja, ist richtig gut. Mhm.
Ja. Genau. Genau. Wirklich? Das wusste ich gar nicht. Wenn ich davor getrunken habe, dann muss ich am nächsten Tag will ich immer so Bacon, Rührei, Brötchen. Ich will dann immer so viel essen und dann esse ich meistens nur das Rührei und das Bacon, und kann direkt auf die Toilette laufen.
Ja, ja. Ah ja, okay, okay, okay. Na ja, oks jeder hat so sein Ding, ne?
Mhm. Also, nicht nicht Genau. Genau. Also, aber sonst so ach, auch so 'ne Pizza, kann man ja auch sehr gut snacken. <giggles>
Ja, Pizza! K so kalte Pizza auch finde ich morgens auch ganz gut, manchmal. <laughs> Ja.
Richtig. Richtig. Richtig. Das kann das kann man ja auch gut snacken. Ich finde, auch 'n Brot kannst du auch dir als Snack machen. Weil, wenn du 'n Brot einfach in kleine, viereckige Stückchen schneidest, ne
Ja, ja, ganz klar. Ah, ja, mhm.
dann hast du ja auch so 'n Snack, weil du isst ja das die ganze Zeit. Ich finde, das ist halt das, was 'n Snack eigentlich ausmacht.
Ja. Ja. Meine Eltern s haben dazu immer „Reiterle“ gesagt, „Reiterle“, ja. Das sind die klein in Brot also, Brot klein geschnitten dann, ja, klar. Ja.
Och, süß. Genau. Das muss ich immer für meine Mama machen.
Ja. Ja. Und zu Brötchen, und so? Äh, oke bist du kaufst du Brötchen?
Ähm. Manchmal, beim
Gibt's bei euch Brezeln?
Ja, wir haben auch Brezeln, ja. Ja, ja. Aber ich n bei Brötchen nehme ich halt immer das Innenleben raus.
Ja? Okay. Ah, und isst es dann so, vorher?
Ne, das kommt weg.

Ach, du magst das gar nicht?
Ich esse das gar nicht. Nein, das ist das, was deinen Magen verstopft und schwer macht.
Aha okay.
Ich esse das In Innenleben gar nicht von Brötchen.
Aha, also nur die Kruste.
Es sei denn, ich bin jetzt ganz wild und habe da mal Bock drauf, aber so grundsätzlich, äh, nehme ich das Innenleben raus. Das hat mir mein Vater irgendwann mal beigebracht.
<laughs> So was. Na ja, okay.
Ja. Mein Vater hat auch immer gesagt: „Iss nicht die Rand der Pizza. Das ist das, was dich stopft. Lass das liegen.“ Mhm. Mhm. Manchmal esse ich den nicht, ja.
Ah, ah ja? Machst du das isst du den wirklich nicht? Ja, okay.
Wenn er gut ist, dann esse ich ihn, aber manchmal esse ich ihn wirklich nicht, ne?
Mhm. Na ja, okay.
Deswegen.
Ist ja eigentlich schade. Also ich esse gern den Rand von der Pizza. Ich ich mag es gern. Ja, ja. Ja.
Joa, das Brot halt, ne, das ist ja normal. Was ich manchmal mache, ist äh, ich liebe ja Brot, gutes Brot mit einfach Olivenöl und Salz, ne?
Ah ja, mhm.
Und wenn ich dann zum Beispiel die Pizzateig noch habe, also den also den den Rand von der Pizza, ne, mache ich mir manchmal einfach 'n Tellerchen und dann kommt da Olivenöl und Salz drauf und dann tunke ich das da so rein.
Mhm. Ja, okay, auch 'ne gute Idee, klar. Mhm, sehr gut. Ja. Also
Ja. Ja. Oder Oliven snacken. Auch geil.
Ja, Oliven sehr gut, auf jeden Fall. Ja, kommt bei mir auch immer mal wieder vor. Oder ich habe auch so 'n Glas mit eingemachten Paprikas. Das finde ich auch manchmal ganz gut. Magst nicht so?
Ja. Ja. Okay. Ne, ne also Paprikas mag ich wirklich witzigerweise echt fast nur roh oder in 'ner Soße gekocht, aber so, hm, tu ich mag die auch nicht auf 'n Grill. Ich weiß nicht, irgendwas
Mhm. Ja. Ah, ja, echt? Okay. Weil so Antipasti, ne, ist ja dann letztendlich, äh, viel leichter, ja.
Ja. Mhm. Richtig, richtig, aber ich habe mich davor immer gescheut. Was ich aber sehr gerne habe, ist gefüllte gefüllte Paprika
Ah ja, super. Aber das ist ja das ist ja 'n total, äh, deutsches Essen, ne? Gefüllte Paprika. Wie türkisch, was? Ich kenne das als
mit Schei äh, mit Käse. Das ist Türkisch. Gefüllte Paprika und gefüllte Oliven ist Türkisch.
Aha, ich k also, ich kenne die gefüllte Paprika aus aus, äh, Deutschland. Also
Ja, ja.
Ja, aber ohne Reis, ne? Also, mit richtig Fleisch drin und ähm, braune Soße.
Ach, du meinst das so, gebacken? Ja, natürlich. Das kenne ich auch aus Deutschland. Ich meine wirklich rohe, gefüllte Paprika mit Frischkäse.
Ja, ja. Mhm. Ah, ne, das kenne ich nicht. Okay, rohe, okay. Ne, kenne ich nicht.
Ja, roh. Und dann ist das in Olivenöl so 'n bisschen eingelegt und dann ist da Frischkäse drin. Und und dann hast du die in süß und in in scharf.
Ja. Ne. Ah ja, okay. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ok Ja, doch, ich weiß, die Kleinen. Die die Kleinen, die sind eingemacht, die ist liebe ich. Die sind auch 'n bisschen scharf eigentlich, ne? Mm.
Ja. Ah, genau. Genau. <laughs> Richtig.

Ja, okay, ja.
Äh, aber ich denke so Chips und so ist nicht so meins.
Ne, also, ich habe eine Chipssorte, die mag ich total gerne. Äh, also, warte mal, ist das eine Lay's? Gibt's die bei euch auch, die Lay's oder? Ne?
Mhm. Ja, die Lay's gibt's hier auch, ja.
Und zwar ist die Nutri-Score-B, die haben da weniger Salz reingemacht und auch anscheinend weniger Fett, und die ist mit Paprika, und die schmeckt, also, echt gut. Die mag ich total gerne.
Mhm. Mhm. Okay. Okay. Ja, so die einzigen Chips, die ich manchmal mal esse dann, sind Pringles
Mhm. Ah ja, okay.
äh, weil die finde ich halt irgendwie nicht so fettig. Ich weiß auch nicht wieso und aber da reicht mir dann auch 'ne Handvoll und dann war's das.
Ja, ja, ja. Ja, mhm.
Ähm, aber so salzige snä also, Süßes kann ich mich vollstopfen mit, ne? Also, da gibt's bei mir mir wird auch nicht schlecht von Schokolade.
Ja Hm. Ja, ich könnte auch, ewi also, ich könnte auch tafelweise essen. Mir geht's da auch nicht schlecht. Ja. Mhm.
Ja. Ja. Ja. Aber so zum Beispiel Gummibärchen oder oder Salziges, na, kann's schnell kippen.
Okay.
Außer bei Nachos
Ja. Mhm. Mit Mit 'ner Soße dann, mit so 'ner Dip-Soße. Okay.
die kann ich essen bis zum Umfallen. Auch manchmal ohne Meint oder manchmal mache ich mir m oder mit Crème fraîche. Hast du mal Nachos mit Crème fraîche gegessen?
Ah ne, noch nicht probiert. Aber sind die Nachos dann selbst auch gewürzt schon, oder Natur?
Also, wenn du zum Beispiel jetzt Käse-Nachos nimmst und dir einfach 'n Pott Crème fraîche aufmachst und die Käse-Nachos mit dem Crème fraîche isst, als wenn du so 'n Dip machen würdest.
Ja. Ja. Ja, ja.
Das ist voll lecker, wenn man Crème fraîche ma natürlich mag, ne?
Ja. Ja, ja, klar.
Ähm, oder einfach mit Käse überbacken noch aus der Heißluftfritteuse. Auch sehr, sehr überragend lecker.
Aha. Aha.
Ähm, und, äh, das ja, und alles, was mit Nüssen zu tun hat.